Iya kan, karena, eee, namanya kebiasaan itu pasti kalau dihentikan secara total, eee, sulit ya, jadi emang bertahap sih paling kayaknya sebulan, 2 bulan deh benar-benar aku, eee, detoks digital.
Nah, gib gimana tuh ketika kamu mungkin di suatu tempat, ada ketemu orang baru ya, biasanya kan banyak banget orang-orang tuh kalau ketemu orang baru atau di situasi-situasi yang mungkin dia cuma sendirian, supaya tidak terlihat canggung, biasanya kan buka sosial media tuh. Nah, ketika kamu lagi detoks digital ini, apakah apa yang kamu lakukan gitu?
Mmm. Oh, iya, biar gak bosen. Aku, mmm, kalau misalkan sendirian ya kalau misalkan sama temen kan biasanya ya udah, eee, fokus kama orang yang kutemuin, yang ngobrol gitu. Atau misalkan kalau sendiri tuh aku, mmm, isi waktu luangnya a kadang ada yang ini sih sam bawa buku gitu, tapi aku minjem buku sama teman aku sih waktu awal-awal kayak, “Hai, minjem buku dong,” kayak misalkan pas nunggu gitu gini.
<chuckles> Jadi ada ada nyimpan buku ya di dalam tas ya?
Iya jadi kayak mengalihkan, eee, fokus kayak gitu. Bahkan ini juga, Kak, aku kayak, eee, apa sih, kayak ngerajut nih <chuckles> jadi ada kegiatan lain. Jadi kan, eee
Ngerajut? Ini menarik deh, kamu ngerajut?
Iya, kayak gitu.
Wow! Berarti udah udah ada yang jadi belum sih, hasil rajutan kamu? Mungkin setelah detoks digital terus kamu kayak ngerasa bangga gitu, "Wih, ada yang jadi nih." <laughs>
Ay iya sih jadi jadi. Ini, bikin ada, aku bikin kayak sepatu rajut sama syal gitu kan, terus ada tas juga kayak git
Hah, sepatu? Sepatu kamu rajut?
Ih iya, Kak! Ada tau kah sepatu dari rajut, kayak gitu.
Wow! Luar biasa. Terus kamu jual nggak itu? Jadi beli ini bisnis nggak akhirnya?